Avete fatto benissimo. Ehm, og sì, oggi ero sul mood aspirazioni della vita. Non so perché. E quindi ho pensato: "Ma"
Quindi ci sta. Mh.
"cos'è che realmente mi e e la domanda la rigiro a te, mi motiva?" Cioè
Sì. Eh. Queste è è una bella domanda, <chuckles> perché al giorno d'oggi, insomma, anche trovare una motivazione per andare avanti non è così facile, eh visto tutte quello che succede, la società come sta andando, insomma. Diciamo che la motivazione sul principale è la sopravvivenza? <chuckles> Insomma, eh. <laughs> No, uhm, ci sta però c'è anche quella, per amore di Dio, però magari, mhmm, <tsk> non lo so, mi motiva il fatto di provare a costruirmi un futuro sereno, specialmente in questo momento storico. Cioè riuscire ad avere un domani, banalmente una casa, che secondo me al giorno d'oggi così banale, esatto, non è, ehm, sì, riuscire ecco appunto a stare bene, non dico a sfondare nel lavoro, diventare quel grande quella grande imprenditrice o che, però riuscire a stare bene e sereno.
Eh. Okay, sì. Mh. Okay. Non è scontato, mh.